Ehm, no effettivamente pure quelle quelle che ho visto io di cioè quelle di Luna sarebbero di notte in cui credo che ci sia uhm, oddio
Eh, no infatti adesso so' andato un po' in confusione perché
Sì, ci sono sia quelle di Luna cioè sia quelle di giorno, che quelle di notte in cu aspetta, non avrebbe senso.
<chuckles> Nel senso, perché c'è 1 volta al mese che non c'è la Luna, però non penso che sia un eclissi.
No, no, no, no, no. Cioè è proprio una uhm, quello a cui stavo pensando io, che adesso sto mettendo in dubbio. No, che che vedi tipo la Luna vedi una un solo il contorno della Luna, ehm
Che vedi la terra che la cov ehm, non è che non mi ricordo. Ah, okay, sì, può essere.
perché sì, sì, o sin si mhmm, non so se passa tra aspetta se la Luna
Siamo noi che copriamo la luce del sole, penso
uhm Okay, sì. Na uhm
perché non vedo alternative.
Oppure pot potrebbe essere anche, uhm, uno dei pianeti che si allinea o che passa davanti. Non so.
Ah, sì, f magari sì, un cerchio sì, comunque non m'è capitato di vedere <clears throat> la Luna col telescopio. Quello sì.
Ah, pure a me, bellissimo, bel veramente fighissim Sì, sì, sì, sì.
Molto. Ehm e poi che anche qui, mhmm, esso mi prenderai un po' per per stupidotto, ma non importa. Sono fuori di testa per il fatto che ci sia sempre la stessa fa cioè non riesco a capire cioè riesc lo so.
Mh. Ah, sì, sì, sì, sì. Mi è capitato da poco proprio di vedere un video a riguardo, ehm
No, ma so i motivi, ma non riesco comunque a cioè non so spiegarlo. che dici: "Ma perché mai dovrebbe funzionare in questo modo?"
Sì.
E quindi quel quello mi incuriosisce sempre, poi me lo faccio rispiegare puntualmente, perché poi i dettagli me li perdo, ma, mhmm
Sì, sì, cioè l anche perché poi continua a girare, ma nonostante giri, giriamo anche noi e quindi è il fatto di girare insieme che che t t che che va, uhm, ehm